Hello, chào bạn.
Ờ, chào bạn, rất vui khi được nói chuyện với bạn ha.
Ờ, rất vui, rồi, chào bạn nè, ờ, giống như, kiểu là, hông biết là bây giờ bên bạn là đang bắt đầu cái ngày làm việc hay là đã kết thúc rồi?
Ừm. À, thì, ờ, ở chỗ mình thì là hôm nay là Chủ nhật rồi bạn, thì mình cũng, ơ, không phải làm việc nhiều ha, vì vậy cũng có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân với gia đình á, còn bạn thì sao? <chuckles> Ừm.
Ồ. Ừm. À, ô kê. Thật ra thì, ờ, bên mình đang nà tối thứ Bảy á chưa có kết thúc, thì, ờ, ờ, mặc dù ngày mai là cuối tuần nhưng mà thực ra mình cũng, ơ, kiểu như, mình hay cân nhắc lại những cái công cụ mình sử dụng, ví dụ như công việc á, để coi coi cái nào nó hiệu quả hay cái nào nó chưa hiệu quả để tìm nguyên nhân á, bạn có thói quen này hông?
Ồ, ồ, ồ. Ừm. Ừm, ừm. Ồ, ồ, mình hiểu. À, thì mình cũng vậy á bạn, thường là bây giờ cuộc sống, kiểu, ai cũng xài đồ công nghệ quá trời ha, từ điện thoại, máy tính bảng, laptop, rồi, à, đồng hồ thông minh rồi các thứ nữa, thì, kiểu như là, lâu lâu mình cũng phải review lại coi, a tại giờ nó cũng mắc mà há, nên là mình cũng phải coi lại coi nó có hiệu quả hay không rồi để một là đổi cái khác hai là hoặc là không không không có dùng nữa, ờ, thì bạn thấy sao? <chuckles>
Ừm. Đúng, đúng, ừm. Đúng rồi, chính xác luôn. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi, để mình có thể, ơ ừm. Ừm. Thật ra thì mình cũng vậy, thì, ờ thực ra mình là một cái đứa hơi bị hơi bị mù công nghệ ấy, cho nên nà mình nghĩ cái thiết bị mà mình xài á mà nó, gọi là, sao ta, xịn nhất với mình, tối ưu nhất với mình chắc là cái điện thoại quá.
Ừm. <chuckles> Ồ, ồ. Ừm, ừm. Ồ. Ờ, chắc ai cũng vậy hả bạn? <laughs> Ừm, ừm.
Ừm, chắc vậy. Thì hổng biết là, kiểu, a, bạn có đang xài, kiểu, Apple hay là Samsung hay là Sony hay gì hông?